อืม ค่ะ ก็คือพอเรา พ่อเราอะค่ะ เขา เอ่อ ไปทำงานเนาะ เขาก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง อะไรเงี้ย เขาก็เลยบอกว่า "เออ อยากจะแยกครอบครัว" ก็เลยมาซื้อบ้านค่ะ ถ แถวสุขุมวิทค่ะ ตอนนั้นอะนะคะ เสร็จแล้วจำได้ว่า ตอนนั้นน่ะ เขาก็เอาต้นไม้ต้นเนี้ย มันเหมือนกับว่า มันก็เริ่มโตหน่อยหนึ่งแล้วค่ะ มันก็แตกกิ่งก้านสาขา เขาก็เลยเอา เอ่อ ต้นวาสนาเนี่ยค่ะ ก้านหนึ่งค่ะ กิ่งหนึ่งเนาะ เอามาด้วย ไรเงี้ย ก็ไปปลูกที่บ้าน หน้าบ้านค่ะ ที่ ที่ ที่พ่อเขาซื้ออะนะคะ หลังที่ไปอยู่ด้วยกันน่ะ มันจะมีพื้นดินน่ะค่ะ ที่สำหรับ อ่า สามารถปลูกต้นไม้ได้ คุณพ่อก็เลยเอาต้นไม้ต้นนี้อะค่ะ ก็คือต้นวาสนาลงดินค่ะ อือฮึ
อืม อ๋อ นั่นหมายความว่า ตอนที่คุณพ่อเอาต้นวาสนาต้นนี้มา คือไม่ได้ยกมาทั้งต้น เหมือนแบบไม่ได้เอามาทั้งกระถาง แต่เอามาแค่กิ่งหนึ่ง ที่มาจากต้นคุณย่า อา เข้าใจแล้ว เออ แล้ว แล้วพอเริ่มลงดินอะค่ะ ต้นไม้เขาน่าจะ สูงโตใหญ่กว่าที่อยู่ในกระถางใช่ไหมคะ? เพราะว่าตอนแรกที่คุณบอกอะว่า "เออ มันอยู่ในกระถางมันก็โตได้แค่นั้นน่ะ" แล้วพอลงดินน่ะ มันเป็นยังไงบ้างคะ ลักษณะที่เติบโตขึ้นมา?
อือฮึ อือ อือฮึ ใช่ค่ะ อือ ใช่เลยค่ะ อืม โอ้โฮ ใช่เลยค่ะ ใช่ค่ะ โอ้โฮ เขาโตไปพร้อม ๆ กับเราเลยเนาะ เอ่อ จำได้ว่าตั้งแต่แบบ เอ่อ ชั้นประถม มัธยม มหาวิทยาลัย จนเราทำงาน จนแต่งงาน เลยอะค่ะ ต้นไม้ก็ค่อย ๆ สูงขึ้น ๆ จนกระทั่งแบบว่าถึงหลังคาบ้านชั้นที่ 2 เลยค่ะ แล้วก็ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ จากแบบว่ายังไม่ถึงหัวเรา ยังไม่ท่วมหัวเราตอนเด็ก ๆ อะ จนเท่าแบบว่า จะท่วมหลังคาบ้านอะ ค่ะ แล้วระหว่างนั้นน่ะ มันมีอะไรพิเศษรู้ไหมคะ? คือต้นวาสนาเขาบอกว่า มันจะไม่ค่อยออกดอกสักเท่าไรล่ะค่ะ แต่ถ้าหากว่า มันออกดอกอะค่ะ มันก็จะส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายค่ะ ไปทั่วบ้าน ทีเนี้ย เราก็ปลูกมาตั้งนานนะคะ จนมีวาวันหนึ่งอะ รู้สึกว่า ตอนนั้นโตแล้วมั้ง สักประมาณมัธยมไม่ ได้มั้งคะ ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นน่ะ ช่วงประถม หรือว่า เอ่อ มัธยมต้นเนี่ย เขาไม่เคยออกดอกเลยนะคะ สักครั้งเดียวค่ะ พอโตมาสักพักหนึ่งอะ น่าจะ ซ ถ้าจำไม่ผิดนะ น่าจะมัธยมปลาย หรือว่ามหาวิทยาลัยแล้วอะค่ะ เขาเริ่มออกดอกอะค่ะคุณ <chuckles>
โอ้โฮ โอ้โฮ! ใหญ่มาก ใหญ่มากจริง ๆ ด้วย เออ ๆ เออ ๆ อ๋อ แล้วเป็นยังไงคะ เป็นอย่างที่เขาว่าไหม ที่เหมือน อ ว่า กลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งบ้านแบบเนี้ยค่ะ เป็นอย่าง ค สมคำร่ำลือไหมคะ?
อือฮึ โอ้โฮ สมคำร่ำ ร่ำลือจริง ๆ ค่ะ หอมฟุ้งกระจายไปชั่ว ทั่วบ้านเลย โดยเฉพาะตอนกลางคืนน่ะค่ะคุณ คือเขาอะจะหอม <tsk> หอมฟุ้งไปทั่วหน้าบ้านเลย เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่า หอมไปถึงหน้าบ้านหรือเปล่าอะนะคะ เข้า นอกบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่อาจจะมีบ้าง กลิ่น กลิ่นอ่อน ๆ แต่พอเข้ามาในบ้านเนี่ย มันก็จะได้กลิ่น อ หองต้นวาสนาที่เป็นดอกว่า เอ่อ ดอกของต้นวาสนาชัดเจนเลยค่ะ คือดอกอะมันจำเป็นลักษณะยังไงอยากรู้ไหมคะ?
อา กำลังจะถามเลยค่ะว่า ลักษณะดอกและกลิ่นเนี่ย เขาเป็นยังไงบ้างล่ะคะ?
<laughs> ดอก